Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la vie des gens. Il y a même des pays qui v veulent interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ils aident ou ils nuisent aux liens?
Mmh mh. Alors, c'est alors concernant les liens, je dirais que ça aide, heu, ça aide, heu, donc dans, notamment, des cas précis quand on est à distance. Par exemple, je suis en voyage, les réseaux sociaux vont m'aider à maintenir le lien avec mes proches en leur envoyant des photos, en leur tenant, heu, je leur tiens au courant un peu de ce que je fais, en s'appelant en visio. Par exemple, ma mère, ça permet de la rassurer, mes copines pour garder un peu de lien et cetera donc c'est vrai que, de ce côté-là, c'est cool. Heu, moi, les réseaux sociaux dans une amitié, en particulier, que j'ai, c'est super important parce qu'elle habite à l'autre bout, heu, elle habite en Belgique. Elle est même pas à l'autre bout de la France, elle est en Belgique maintenant et c'est le lien qui va rester entre elle et moi grâce à ça et même, dis-toi que j'ai déménagé, il y a 2 mois donc finalement, les réseaux sociaux, c'est la base puisqu'elle va me permettre de tenir, heu, quand même, des liens avec mes copines que j'ai laissées dans la ville d'avant, puisque maintenant, il y a 2 heures et 1/2 de route donc oui, c'est positif, même si c'est une adulte. <chuckles>
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Oui, c'est positif, puis, ça peut être, heu, enfin, il y a il y a des youtubeurs, par exemple, qui qui créent des chaînes pour, heu, aussi garder le lien, des choses comme ça, enfin voilà, les réseaux sociaux, c'est c'est quelque chose qui nous permet de garder le lien mais finalement si, hem, <tsk> je pense que ça peut aussi, heu, finalement, faire que les gens, heu, se voient moins et finalement détruire une autre sorte de lien.
Mmh. Mmh mh. Tout à fait, on en revient vraiment à cette, heu, utilisation. Bon, aujourd'hui, quand même, les gens travaillent beaucoup. Puis on moi, je suis à un âge tu vois, je suis dans la trentaine, heu, donc je suis à un âge où, heu, bah, mes copines, elles ont un boulot. Il y en a qui sont mamans, donc il y a des vies de famille, donc c'est pas toujours évident de se voir. Donc c'est vrai qu'on aura plus tendance à se faire des visios et à se voir une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois, que de s'appeler pour se dire: «Bon ben, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vues, viens, on va boire un café». Parce que c'est compliqué de trouver, heu, du temps entre chacune, nos vies, heu, respectives. Et pourtant, on habite dans on habitait à ce moment-là dans la même ville, donc c'est pour te dire. Que si là-dessus, je suis d'accord parce que ça facilite, en fait, cet éloignement. Mais en même temps, je me dis que cet éloignement, il aurait été là quoi qu'il en coûte. Ça nous permet aussi de rester en contact. Enfin, j'ai un avis assez mitigé là-dessus. Par contre, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose de super pertinent, puisque tu me disais, heu, qu'il y a des pays qui voulaient, heu, l'interdire au moins de 15 ans. Moi, je suis, heu, de cette idée-là. Tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, ça peut ça peut paraître un peu extrémiste parce que les réseaux sociaux, ça prend aussi une place qui est qui est importante, heu, dans la vie des adolescents. Et c'est vrai que, heu, c c'est un petit peu décider pour eux, heu, de quelque chose qui fait partie, en fait, heu, de leur époque.
Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'avais grandi avec le début des réseaux sociaux: MSN, Skyblog, Facebook et tout. Mais en fait, on l'utilisait pas de la même manière. On était pas, heu, à fond là-dessus. Et c'est vrai que quand les parents ne sont pas derrière pour accompagner l'enfant, bah, ça devient problématique. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont une vision du monde qui est complètement altérée par les réseaux sociaux. J'entends autour de moi des adolescentes de 14-15 ans dire: «Ben, moi, je veux pas travailler parce que moi, je veux devenir influenceuse. Moi, je veux, heu, faire des placements de produits. Je veux devenir Tiktokeuse». C'est à dire, quand même, mmh, Tiktokeuse est poc un métier, alors que c'est pas c'est pas un métier. Et là, ça, ça en vient aux dérives des réseaux sociaux, de ce qu'elles voient sur les résè ciaux qu'elles pensent être une facilité, sans se dire que, heu, ben non, c'est pas un métier, qu'il faut faire des études. Et on le voit en en ce sens-là, où aujourd'hui les jeunes n'arrivent pas à distinguer, heu, la différence entre ce qu'ils voient sur les réseaux et la vraie vie.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est sûr. Et puis ça a aussi une influence, heu, dans leur rela dans leur relation, en fait, heu, par rapport à d'autres générations, heu, qui sortaient beaucoup plus ensemble, heu. Enfin, c'est vrai que, les adolescents de nos jours sont peut-être, heu, beaucoup plus casaniers. Et peut-être, heu, la cause, heu, c'est les réseaux sociaux?
Mmh. Peut-être. Alors, tu vois, c'est à double tranchant, là-dessus, aussi parce qu'il y en a qui vont être très casaniers, heu. Notamment, ils vont rester toute la journée devant l'ordi, devant le PC ou autre. Mais il va y avoir aussi, heu, des d'autres qui vont, heu, se retrouver, pour heu, mais juste, heu, aller chez une copine ou aller se balader, heu, et rester chacun, heu, sur leur téléphone. Parce que justement, s'ils restent à la maison, ils pourraient pas forcément avoir ce temps de téléphone aussi important. C c c c'est c'est pas évident.
Mmh mh. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis il y a aussi le fait qu'ils peuvent, hem, qui qui qui est peut-être nocif mais qui peuvent créer, en fait, une autre personnalité, heu, que leur vraie personnalité. Heu, donc ç ça, c'est c'est aussi quelque chose qui tente beaucoup les jeunes, en fait.
Mais,. Mais tell moi, je suis une grande fan de Catfish, je regarde Catfish. Donc, pour t'expliquer, Catfish, c'est une émission aux États-Unis où, heu, un monsieur, en fait, il il parlait avec, heu, pendant des mois, à une fille. Il s'était avéré que c'était une fausse personne. À l'époque, il a fait tout un reportage, heu, sur, heu, cette personne qui l'a arnaqué un petit peu sentimentalement en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et ça a tellement marché qu'il en a créé une émission. Une émission où il y a des personnes qui le contactent et qui lui envoient un message en lui disant: «Ouais, heu, je parle à telle personne depuis tant de temps». De c'est des fois c'est des années, hein. Des histoires, c'est 8 ans, 10 ans de relation à distance, mais la personne refuse, heu heu, des visios ou la personne, heu, à chaque fois qu'on doit se voir, me pose des plans, et cetera. Et en fait, lui, heu
Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, c'est déjà un peu scu un peu suspicieux, quand même, heu. Mmh.
<chuckles> C c'est ça. Et donc, du coup, lui, il v avec son équipe, ils vont, heu, enquêter ils vont filmer tout le processus et heu, la plupart du temps, allez, à 80% c'est des Catfish, donc ces personnes qui ont volé l'identité de quelqu'un d'autre, même si, des fois, c'est des vraies personnes, c'est vrai. Mais à chaque fois, ils vont tous dire la même chose: c'est des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ne n'ont, ne sont ne sortent pas forcément, qui ont pas confiance en eux et qui avaient peur qu'en allant avec leur vraie identité parler à cette personne, heu, qu'elle les recale. Donc ils prennent des photos, heu, de personnes, heu, différentes, et ça, que ce soit chez des hommes ou chez des femmes.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Il y a une histoire, heu, tu en as peut-être entendu parler, de d'une personne qui s'est fait arnaquer, heu, par quelqu'un qui prétendait être Brad Pitt?
<chuckles> Anne. <chuckles> Oui, j'ai entendu parler d'Anne, et ça fait partie des dérives so des dérives des réseaux sociaux, ça Parce qu'Anne, elle a rencontré son Brad Pitt sur les réseaux sociaux, heu, et on en revient aussi sur une personne qui était en pleine vulnérabilité, qui ne c ne connaissait pas assez les réseaux sociaux. Et là, on voit, en fait, les jeunes qui découvrent et qui savent pas forcément utiliser, qui en font de l'excès, et les personnes âgées qui se font arnaquer parce qu'en fait, eux, ça va trop vite pour eux. Enfin, les personnes âgées, elle est pas si vieille que ça, en plus. Elle doit avoir la quarantaine, cinquantaine et heu, elle est terrible. Elle est terrible parce que c'est pas la seule dans ce genre de situation. Et cette femme, elle était tellement dans un état de vulnérabilité. Alors, il y a beaucoup, heu, qui allaient la juger en disant: «Mais complètement, heu, à l'ouest! Heu, c'était évident, les photos, heu, c'est du photomontage». Mais, d'un autre côté, en prenant un peu plus de temps à la réflexion, mais je me dis: «La pauvre, elle était vulnérable, elle était dans une période de sa vie où ça allait pas». Et il est rentré dans sa tête pour lui faire croire tout et n'importe quoi.
Ouais. Exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais, heu, avec un peu d'empathie, oui, heu, c'est possible quand même de de voir qu'elle qu'elle était dans un état de vulnérabilité et que, heu, enfin voilà, elle s'est elle s'est fait avoir, en fait.
Mais c'est c'est exactement ça, et c'est malheureux. Aujourd'hui, heu heu, c'est ça fait partie quand même des grosses dérives des réseaux sociaux. Il y a un autre compte que je suis, heu, notamment, moi, sur Youtube. C'est Sand il s'appelle Sandoz. Et en fait, ce mec, il va, heu, exposer, heu, plein d'arnaques qu'il va mettre à jour, heu, notamment des arnaques. Heu, ils appellent ça l'arnaque au love. Heu, donc des per heu, l'arnaque au love, c'est l'arnaque de Brad Pitt en se faisant passer pour untel, en demandant de l'argent. Il va y avoir des arnaques, heu, au Bon Coin. Il y a va y avoir des arnaques, heu, sur, heu, Instagram. Il y en a aussi qui vont voler des comptes Instagram et qui vont demander, heu menacer de payer pour récupérer son compte. Enfin, plein plein de choses au niveau c'est ça, tout ce qui est, heu, brouteurs en ligne, les réseaux sociaux. Et heu, je le trouve sympa parce qu'il est beaucoup dans la prévention. Et c'est fou, toute cette mécanique, et de voir les personnes qui se font piéger. Mais, finalement, quand je regarde leur profil, je me dis que ça aurait pu être moi.
Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est terrible. Mmh. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques conseils, toi, heu, pour les personnes, justement, qui peut-être découvriraient les réseaux sociaux, heu, pour que ça se passe le mieux possible?
Tout à fait. Déjà, on ne croit pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les vidéos, aujourd'hui, avec l'IA, sont très pertinentes. Il y en a qui sont quand même heu, aujourd'hui, il y a des des professionnels qui disent ne plus réussir à détecter, au premier coup d'œil, si c'est de l'IA ou pas. Il arrivent à le faire parce que c'est leur métier, mais pas au premier coup d'œil comme avant. Donc, déjà, toujours vérifier les vidéos, ne pas, heu, diffuser des fake news, qui vont amener à la peur qui vont amener, heu, à la crainte, à la haine de l'autre. Ça, c'est important. Et aussi, moi, je préconise de toujours garder
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Mais c'est ça, c'est bien que tu soulignes ça, au niveau des des fake news, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qui circule beaucoup, qui est beaucoup véhiculé par les réseaux sociaux et qui a un impact énorme, en fait, heu, dans le quotidien des personnes.
Mais tout à fait. Les fake news, à tout va, sur tous les sujets, que ce soit des sujets politiques, des sujets, heu, de de de de mmh, de de territoire, comme il peut y avoir des problèmes, heu, d'actualité en ce moment, que ce soit, heu, sur, heu, des choses banales, hein, comme une, heu, une, heu, une recette où ça va partir dans des débats, des fake news, ou, pour aller un peu plus loin, heu, sur des des influenceurs aussi, heu, qui qui vivent des fake news, à longueur de journée. Bah, je me dis, c'est terrible.
Mmh mh. Oui, juste, pour, en fait, attirer, heu, plus de vues, heu, ou des ou des choses comme ça, en fait.
Tout à fait. Là, heu, j'ai eu, heu, le cœur serré quand, heu, je regardais un petit peu. J'ai suivi parce qu'en ce moment, il y a eu 2 gros procès qui sont arrivés en même temps, en même pas 1 semaine d'intervalle. Il y a eu le procès de Jubillar et il y a eu le procès, donc heu, de Lola. Et donc, je suivais un petit peu, sur heu, sur Face sur TikTok, notamment, un peu où ça en était, et cetera. Et heu, c'était malheureux parce que, des fois, ils mettaient des titres, heu, du style, heu: Cédric, heu, le corps de sa femme a été découvert. Pour que les gens cliquent et regardent la vidéo, alors qu'en fait, elle n'a jamais ça a jamais été tou trouvé, en fait. On sait pas où elle est. Pareil avec Lola, où ils mettent: «Heu heu, Dahbia, heu, raconte enfin, heu heu, que, heu, c'est pas elle qui l'a fait, qu'il y avait un complice». Quand on regarde la vidéo, à aucun moment elle a évoqué ça. Mais les gens Ça a attiré ma curiosité. Je me suis dit: «Ah mais non, il y a eu un rebondissement. Je veux en savoir plus». Alors qu'en fait, non. Elle raconte pourquoi elle a fait ça d'elle-même, et cetera, mais rien à voir avec le titre. Et ça, c'est très problématique, hein.
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais Mmh. Mmh. Beh, oui, parce que souvent les gens regardent seulement le titre et après, ils se font une idée et après, ils colportent, en fait, heu, ce titre, heu, aux voisins, heu, ou à la famille et cetera et puis, heu, l'idée, en fait, heu, <chuckles> suit son chemin et c'est comme ça que plus personne, après, sait, heu, exactement, heu, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et il y a aussi un autre niveau des réseaux sociaux qui a eu, heu, beaucoup d'influence, je crois, dans des élections, en fait, aux États-Unis, il me semble, heu ou même en France, peut-être, aussi mais qui
Mmh. Tout à fait. Bah, oui. Mmh. <chuckles> Ça a été le cas en France, aussi.
ouais, qui qui qui est un outil, quand même, qui est utilisé pour ça, pour f pour influencer, en fait, les populations.
Tout à fait, il y a eu, heu, beaucoup d'influenceurs qui ont été rémunérés pour promouvoir un parti et ça, pour moi, ça me semble quand même, heu, hors du commun et ça devrait être interdit parce qu'un influenceur n'a pas à promouvoir pour qui pour qui voter. C'est vrai que c'était un peu plus flagrant aux États-Unis, heu, mais pour autant, ça a été fait, heu, en France, hein, avec des influenceurs qui n'ont jamais parlé de politique et qui, du jour au lendemain, nous disent, heu, bah, heu: «Votez Macron», «Votez Le Pen», heu, «Votez Mélenchon» et ainsi de suite, alors qu'à la base, c'est pas du tout leur cœur de contenu et qu'ils s'y mêlent pas et on a appris, après coup, parce qu'en fait, il y en a un, heu, parmi eux tous et un jour qui a dit, heu: «J'ai été approché par tel parti qui m'a proposé 7 000 € pour faire tel contenu concernant leur parti» et suite à sa vidéo, il y en a d'autres qui ont dit: «Ah, ben, moi aussi!», «Moi aussi!» et les autres qui l'ont fait, heu, persistent à dire: «Non, moi, je l'ai fait de moi-même» et cetera mais c'est c'est pas normal, heu, ça doit être ça ça doit être comme pour, heu, les jeux, heu, c les paris sportifs, il doit pas y avoir de publicité de pour ce genre de choses.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, mais c'est ça mais jusqu'au moment où, en fait, heu, il y a pas de régulation, heu, précise, c'est vrai que tout paraît permis, en fait.
Tout à fait, il y a un flou juridique, en fait, de ce côté-là, qui profite à des personnes qui se disent: «Bah, là, il y a peut-être quelque chose à faire» et ça, ça a été comme ça au début, par exemple, du dropshipping où le dropshipping a été propulsé par les réseaux sociaux parce que c'était encore flou. Les gens connaissaient pas donc heu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été fait. Il y a des choses très bien qui ont été faits dans les règles de l'art mais on a aussi vu beaucoup d'abus avec des des entreprises qui ouvraient sur 24-48 heures, qui, ensuite, prenaient l'argent et puis étaient effacées, heu, d'autres qui arrivaient à scammer un site web officiel à, quasiment, l'identique, à 1 point près et qui, du coup, heu, volaient les clients, les données de cartes bancaires et cetera, les abonnements, enfin, il y a eu plein de dérives là-dessus et c'est que quelques années plus tard où justement, ils commencent à, heu, du coup, réguler le dropshipping, mettre, par exemple, heu, les mentions «publicité obligatoire» sur les post qui ét qui c'était pas le cas avant, donc c'est fait.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Oui. Par nécessité, quoi, heu, suite à beaucoup, beaucoup de de catastrophes, en fait.
De plaintes
Ouais, exactement.
il a fallu beaucoup de plaintes pour que ça bouge mais bon, fort heureusement, heu, les choses ont tendance à évoluer donc il faut, quand même, regarder le positif. Moi, si tu veux, dans toute cette histoire, je pense que les réseaux sociaux, c'est OK, heu, mais par contre, il faut que ça soit accompagné et oui, ça va, heu, maintenir le lien si c'est bien utilisé parce qu'à contrario, heu, on en revient à cette idée d'accompagnement, si c'est pas le cas, effectivement, on peut tomber dans des dérives.
Oui. Mmh mh. C'est ça, essayer de trouver, en fait, un bon équilibre, à la finale.
Tout à fait, bah, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.
Merci beaucoup pour la conversation.